Netflix, com certeza. Net e eu acho que aí é que tá, o mais triste é que já valeu. Eu acho que Netflix se perdeu um pouco nessa coisa de repetir a fórmula e agora eles estão repetindo fórmula em filmes. E também, assim, remakes, eh, ou eh, reboots, né. Então, assim, teve a série e tal, aí todo mundo já esqueceu dessa série, aí eles iam lá e lançavam uma temporada nova dessa série. Como eles fizeram com o Arrested Development, no começo todo mundo ficou: "Nossa, que incrível", aí você vai ver não tem mais a mesma qualidade. Então fica uma coisa meio requentada, fica uma coisa, que nem banda que terminou e aí volta a fazer turnê depois de 2 anos que é aquela turnê caça-níquel. Eu acho que a Netflix tem muita produção caça-níquel, sabe.
É. <laughs> Uhum. Já valeu a pena. Uhum. Do nada. Hum. Uhum. Sim, só pra <laughs> Sim, só para encher linguiça mesmo, assim, só para ficar ali é, só para ficar ali pra não cair no esquecimento, né.
Só preencher. É. É, exatamente e eu acho que, assim, em um momento talvez há uns 15 anos atrás Netflix era um sinônimo de streaming, né.
Sim.
E era, tipo, to as quando eles começaram a fazer as produções originais de séries e filmes, nossa, era, tipo, incrível, inovador, mas acho que é um pouco difícil brigar com os gigantes da indústria, tipo a HBO, né, que produz mesmo a Disney, a Paramount, então eu não sei.
Sim. Nossa, brigar brigar com a Disney, eu lembro que no início na Netflix tinha muito filme da Disney.
É, é, eles provavelmente foram os que mais, ah, perderam, eh, coisas de catálogo quando a Disney, eh, lançou o streaming, porque eu acho que eles tinham tudo da Disney, entendeu.
Dentro, é. Uhum. É, eu lembro Sim, eu lembro você acredita que eu lembro do Silvio Santos falando na Netflix no início da da Netflix? <laughs>
<laughs> Pois é. Nossa era o máximo, né. E e é uma pena.
É, Netflix era revolução. Era uma revolução, né. E assim, e qual eh, um streaming a gente falando de um streaming superfaturado, né, super, enf um streaming que ninguém dá nada e vale a pena?
É. É verdade. Uhum.